Eee, kalau dari dulu tu sebenernya aku pengennya squash Kak. Jadi squash itu dia raketnya kayak tenis gede gitu, lebih gede dari padel, cuman kita biasanya mainnya berdua ngelawannya tembok.
Oh, oke. Mhm mhm. Oh, iya iya.
Nah, aku ngerasanya itu seru sih Kak, cuman di kotaku itu, eee, jarang banget ada lapangan squash, adapun itu agak jauh gitu dari rumahku. Makanya kayak, penasaran sih kayak gimana. Soalnya kan kayak kita ngelawan tembok ini kan kita enggak tahu ya, kita mukulnya ke tembok kiri, tiba-tiba dia, eee, kepentalnya ke kanan gitu. Itu kayaknya seru sih menurut aku.
Mmm. Hmm. Mhm mhm mhm. Hmm. Oke, ini yah, apa tertantang yah. Kalo <chuckles> manfaat yang, eee, sejauh ini Kak, Kakak dapetin dari main padel Kak, apa aja tuh? Eee, ini mungkin bisa memotivasi juga nih buat pemula untuk mencapai gitu benefit-benefit yang ya apa aja tuh yang Kakak rasain ya, setelah m eee, menekuni padel?
Tertantang. Bener. Mmm, yang pertama sih jadi ngerasa lebih sehat sih Kak, terus lebih fit, karena kan, eee, padel itu ya emang pakainya kekuatan lengan tapi kan kita juga tetep harus lari, tetep harus keringetan itu. Itu jadi kerasa segernya di badan, terus abis itu, mmm, <tsk> apalagi ya? Buat senang-senang aja sih Kak, karena emang apalagi kalau ama heeh, ama temen-temen. Jadi bikin happy lah mood-nya.
Mmm, mhm. Mhm. Iya. Mhm mhm. Wah, oke, fun ama teman-temannya ya? Mhm, mhm mhm. Mhm, jadi udah sehat, seneng juga, eee, ini juga yah, apa, ngisi waktu juga ya, jadi bermanfaat gitu. Oke, ini makasih banget ya bincang-bincangnya Kak, udah mau jelasin hal-hal penting tadi sambil sharing pengalaman juga. Makasih banget loh Kak, udah mau, eee, sharing ya. Sehat-sehat terus Kakaknya. <chuckles>
Ngisi waktu, bener. Iya. Maka makasih juga lah Kak, udah dengerin. Sehat-sehat juga ya Kakak. Iya, bye-bye.
Sama-sama, thank you. Dadah, bye-bye. <chuckles>

Tadi, heeh.
Harus di harus sering-sering dibiasain sih, Kak. Jadi kayak misalnya, eee, fokus nih
Oh, dib konsisten.
konsisten bener, jangan ganti-ganti cabor, soalnya itu tadi sih kayak tenis, badminton, sama padel sama-sama pegang raket tapi dia, eee, apa namanya gaya mukulnya beda. Makanya kalau misalnya udah padel, padel aja sih. Jadi biar, eee, badannya itu ingat gitu, "Oh ya kalau," eee, apa namanya, "padel itu pasti gerakannya kayak gini." Kalau ganti-ganti pasti nanti bingung kan gerakannya pas badminton kita pakai gaya padel, pas padel kita pakai gaya badminton gitu.
Heeh heeh. Oke. Heeh heeh. Mmm, fokus ya. Mmm. Heeh heeh. Oke. Eee, pu tapi kamu ngerasa gak pengalamanmu di badminton dengan di tenis itu membantu gitu? Cukup membantu gak sih atau betul-betul kayak dari nol lagi juga gitu, belajar padel?
Mmm, kalau badminton itu, mmm, yang ngebantunya karena kita ngelatih fokus ya bolanya, eee, si koknya ke mana terus kita pasti mukul kan, cuman yang lebih banyak ngebantu itu justru tenis, karena basic-basic-nya hampir sama gitu sih Kak.
Oke. Heeh heeh. Heeh. Mmm. Heeh heeh. Mmm. Berarti heeh heeh.
Terus bolanya kan, juga juga sama kan.